Oo, bumili pa ako ng dati no'ng sobrang bigat na bakal 'no, 'yung maha malaki rin, para 'yung alam mo 'yun, parang pabigatan ng bakal no'n dati, eh, tapos nag i-spark-spark, di ba, no?
Nag-spark. Mm. Oo. Mag-spark, oo.
Oo, parang eh, tapos lilipad 'yung, ah, Beyblade mo pagkatapos.
<chuckles> Mm, do'n sa parang ano di ba, parang arena din, arena na plastic.
Oo, ayan, meron ako meron pa ako no'n dati. Parang, ah, pumupunta sa bahay namin 'yung mga kaibigan ko, ayan, "tara Beyblade tayo," ganyan, oo. Eh, ah, ngayon nga, eh, parang nga 'yung mga kaibigan ko nga, eh, parang nga bumili rin ng bagong Beyblade 'no. Iba rin 'yung ano, eh, 'yung itsura 'no kaysa dati. Ah, na-miss rin siguro nila ayan, eh, medyo i inaano nga ako, eh, parang kinukumbinsi ako na ano, eh, "Oh, bu bumili ka na rin gano'n laro tayo," kasi parang nga ha nga. Oo, kinukumbinsi rin ako ngayon, ah, "Oh, bili ka ng ano, parang nga Beyblade tas laro tayo." Kasi parang sa mga mall o mga, ah, cafe gano'n may mga Beyblade na ano sila, 'yung parang nga 'yun nga, 'yung, ah oo, nauso nga, parang nga ang tawag nila no'n, eh, Beyblade X.
Mm. Mm. Beyblade, oo. Mm. Oo. Ngayon? Ah, kinukumus ngayon, ngayon ba 'yan? Maya't Ano Ah. Ayos, ah, nauso pala talaga Nauso pala siya. Ah, Beyblade X, oo. Tsaka ba't may bago bang anime na lumabas kina Beyblade din, na anime?
Oo, ayun. Ay, parang meron.
Ah, okey, okey.